J'aimerais te parler d'un petit problème que j'ai. Heu, en fait, je suis, hem, je suis en télétravail, donc heu, je en j'ai une nouvelle activité, en fait, heu, depuis peu, une activité complémentaire et heu, j'ai qui est en si aussi en télétravail et j'ai, heu, j'ai de la chance parce qu'elle est flexible, en fait donc je peux me connecter quand je veux, faire les petites missions comme je veux et cetera mais, heu, bah, en fait, j'ai pas cette discipline, heu, avec mon activité principale que j'ai en journée et en fait, je vais toujours être distrait, bah, par mon téléphone, les notifications ou, tu sais, les onglets qui sont ouverts sur mon ordinateur et en fait, vu que c'est des petites missions qui sont courtes de 10 à 15 minutes, heu, ben, en fait, je vais avoir tendance à switcher sur mon téléphone ou à ouvrir un onglet et regarder quelque chose pour re-aller sur retourner sur une, heu, une autre mission, hein, qui s'enchaîne, heu heu, de 10 à 15 minutes et donc heu, ouais, si tu as des petits conseils pour vraiment que je sois productif et être moins distrait par tout ce qui est notifications et heu, la distraction numérique, finalement, heu, ben, je serai preneur, en tout cas.
Ben, alors, il y a pas de souci, heu, je comprends tout à fait ce que tu me dis, heu, c'est quelque chose qui est très valide, hein. Ça arrive à à beaucoup de gens, heu et voilà, je je com je comprends ce que tu me dis et on va essayer de trouver des solutions ensemble. Hem, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur, heu, sur la nature de ton ton travail? Est-ce que c'est, heu, quelque chose où tu dois rester, heu, concentré longtemps ou est-ce que est-ce que tu peux, heu, faire plusieurs petites tâches dans la journée? Heu, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus?
Merci. Heu, ouais, heu, autant mon travail, heu, principal en journée, je suis quand même très discipliné, tu j'ai des pauses, heu, donc heu, je me suis je me suis fait un planning, en fait, ça c'est ancré, finalement, depuis des, heu heu, plusieurs années mais c'est plus ouais, l'activité du soir, en fait, donc l'activité complémentaire et en fait, vu que c'est en soirée, tu sais, bah, c'est des petites missions de, heu heu, 10 à 15 minutes et en fait, une fois que j'ai fini la mission, ben, en fait, c'est, heu, j'ai le choix de retourner dans une mission quand je veux, en fait. Ça s'enchaîne pas, donc je suis c'est pour ça que j'ai dit qu'elle est flexible et en fait, vu que c'est le soir, bah, tous mes amis, ma famille, enfin, mon entourage, eux, ils ont fini leur journée de travail, finalement. Bah, c'est à ce moment-là qu'ils vont m'écrire, heu, où je vais être vraiment être sollicité, en fait, avec les notifications parce qu'en soi, c'est leur routine du soir alors que, moi, je bascule sur, heu, cette fameuse activité, heu, complémentaire.
D'accord, d'accord. D'accord, non, mais ouais, je com je comprends ce que tu me dis. En fait, heu, c'est plutôt par rapport à ton ta 2e activité, heu, où, heu heu, bah, voilà, c'est une activité que tu exerces plutôt le soir et heu, c'est c'est compliqué pour toi de de rester, heu, concentré, heu, surtout après une journée de travail, j'imagine?
Oui. Exactement, oui, c'est ça, en fait, ouais, vu que j'ai fait ma journée de travail, déjà, basique, heu, en plus, bah, ré-enchaîner avec ça, bah, oui, forcément, bah, je suis plus distrait, c'est le soir, heu, enfin, mes amis sont posés sur leur canapé, donc ils vont m'écrire à ce moment-là de la journée, hein. Donc quand j'avais pas cette activité, bah, même moi, j'étais le 1er à être sur mon canapé, répondre aux gens et là, enfin, c'est difficile de faire les 2, enfin, surtout de pas être distrait par, heu, bah, les notifications, heu, du soir, heu et heu, comme tu l'as dit aussi, ben, heu, pas la surcharge mentale mais bon la fatigue, heu, s'est un peu, heu heu, instaurée en fin de journée, hein, ce qui est logique, donc je vais plus être distrait avec des onglets, heu, regarder, heu, que lire un article sur internet et cetera.
Ouais. Non, mais ça, c'est tout à fait logique, hein, heu et puis encore une fois, ça arrive, heu, vraiment, à la plupart d'entre nous, heu heu qu'est-ce que qu'est-ce qui te déconcentre le plus, heu, le plus souvent, on va dire?
Je pense que, le plus souvent, c'est, heu, ouais, c'est vraiment mon téléphone, je pense et heu, même les notifications, heu, j'avais essayé de les enlever mais je vais quand même être tenté de, heu, parce que je sais, en fait, que même sans notifications, je sais que, heu, j'ai des messages de mes amis, en fait et je vais être tenté de répondre, bah, après un autre message, un autre message, une discussion se lance et heu, bah, c'est sans fin, en fait, finalement.
Ouais, ouais, je comprends, hem, est-ce j j j'imagine que tu as essayé, par exemple, le mode: «Focus», ou heu, le mode: «Ne pas déranger», sur ton téléphone?
C'est ça, heu, quand tu dis mode «Ne pas déranger», c'est si ce heu, pour enlever les notifications et si on m'appelle?
Voilà, tout à fait, ouais, ça ça mute que les notifications, heu heu, après j'imagine que tu as déjà essayé, heu et si je comprends bien, en fait, tu as tu as un petit peu peur de de passer à côté de s heu, de certaines choses, c'est c'est ça?
Ouais, c'est ça, je me dis: «Bon, bah, c'est le soir, heu, tout le monde est, heu, est heu, ils ont fini leur journée de travail, ils sont dans leur canapé» et heu, moi, finalement, enfin, heu, donc si je dois enchaîner avec l'autre activité, j'ai cette forme de frustration, enfin, oui, bon, bah, si si heu, si j'ai pensé à mettre le téléphone dans ma chambre mais bon, ça veut dire que je serais que je serais, heu, bah, isolé la journée, le soir. Enfin, j'ai pas non plus, heu, envie d'être isolé, heu, socialement, heu, parce que j'avais cette routine de de moi aussi, de me poser dans mon canapé avant que j'ai cette fameuse q heu, activité complémentaire, peut-être trouver un compromis, mais heu heu, enfin, en tout cas, là, j'y suis trop, heu, bah, entre chaque mission, heu, c'est vrai que je saute sur mon téléphone, par contre, ça, c'est vrai.
D'accord, non, mais je comprends. Hem, alors un conseil que j'aurais à te donner, heu, tu vois? Alors, je pense que, heu, le le 2d le 2d travail, heu, bah, tu le fais pour avoir, heu, plus de budget, heu, plus de revenu, heu, peut peut-être parce que tu as des projets, heu, un un bon conseil que j'aurais te donner, c'est serait, par exemple, de de te mettre des petits rappels de ce pourquoi tu tu fais ce, heu, ce ce travail-là. Par exemple, je j'imagine, ça peut être pour un voyage ou ou un autre projet, heu, tu vois, te mettre des petits, heu, des petits rappels, un petit cadre, une petite citation, heu, ou un un b un billet d'avion ou ou quelque chose dans le genre.
N oui. Ouais, en plus, c'est vrai, tu as mis le le doigt dessus. C'est pour un voyage, en fait, que je fais cette activité complémentaire, parce que j'aimerais bien partir en Amérique du Sud et heu, bah, je le fais, heu, pour ça d'ailleurs, hein, pour économiser et heu, ouais, donc me mettre, ouais, des petits rappels ou peut-être un ouais, le fond d'écran sur mon ordi, heu, un pays en Amérique du Sud, par exemple, la Colombie, le Pérou pour garder ma motivation? C'est ça, heu, où tu veux en venir?
Et en fait, heu heu et souvent, quand on se démotive comme ça, heu, c'est parce qu'on on voit plus l'objectif à moyen et à long terme, en fait, heu et et du coup, on voilà, on on on tombe un peu pour, heu, pour des distractions, heu heu, mais c'est tout à fait normal, ça. Heu, tout le monde tout le monde est fait pareil et puis, heu et puis c'est vrai que les algorithmes aujourd'hui sont faits, heu, sont faits pour, heu, pour nous faire tomber dans dans ce piège-là, quoi. Donc heu, c'est vrai que, heu, voilà, te te faire un petit rappel par rapport à ton voyage en en Amérique du Sud, un un fond d'écran, c'est une très bonne idée ou un billet d'avion ou alors, heu, même un petit objet, heu, qui te fait penser à l'Amérique du Sud, heu, je pense que ça peut déjà être un un un bon tuyau pour, heu, pour t'aider à avancer là-dessus.
C'est exactement ça, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais, même faire, heu, ouais un rappel, heu, oui avec un objet qu'en fait, quelque chose qui me fait penser à mon objecti à f à objectif, pardon, à long terme, tu vois où tu veux en venir. Après ça me rassure que tu me dis que c'est pas heu, le problème vient pas de moi, parce que j'ai commencé aussi à me poser des questions. Après, oui, c'est vrai que je suis fatigué. Il y a la 1re activité, heu, mais, heu, donc, heu, oui et forcément en fait c'est, heu, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Si une personne a 2 activités forcément elle va être plus distrait, heu, le soir. Aussi le fait de t'en parler ça me rassure un peu aussi je te mens pas.
Tu fais bien de m'en parler, heu, mais, heu, on on va déjà trouver, heu, quelques solutions ensemble. Alors déjà, ce petit rappel c'est un 1er conseil. Un 2e conseil que j'aurais à te donner c'est, heu, par exemple, changer de lieu en fait. Je sais pas si c'est possible pour toi, mais, heu, ne serait-ce que changer de pièce par exemple, heu, un un petit coin, un petit bureau qui est uniquement dédié à à ce travail-là, heu, ça peut t'aider aussi à à changer, heu, changer un peu ton ton état d'esprit et heu, et et t'aider aussi à rester, heu, à rester concentré.
D'accord. Oui, heu, ça peut être une bonne solution ça mais malheureusement, ouais c'est pas possible parce que j'ai mon bureau, heu heu, mon ordi qui est posé. C'est là où j'ai la meilleure, heu, connexion et sinon il y a ma chambre. Heu, donc et dans ma chambre c'est pas possible, donc, heu mais ouais je vois où tu veux en venir sur l'idée de changer de pièce finalement de, heu, ouais de faire une transition, heu, entre mon 1er et 2e travail, mais ouais, c dans mon appartement actuel c'est pas possible ça en tout cas, malheureusement.
Et heu, il y a aussi un un autre, heu, conseil, j'y pense mais, heu, c'est de faire des sessions qui sont un peu plus, heu, rapprochées, heu, tu vois par exemple, tu peux faire une technique qui s'appelle le pomodoro. Heu, pomodoro, c'est de te mettre un timer, par exemple de 30 minutes et de rester focus pendant 30 minutes et puis, heu, de de te f de t'accorder une petite pause de 5 minutes, heu, toutes les 30 minutes, quoi.
D'accord. Ça, heu, je connaissais pas du tout cette technique, c'est heu, donc ouais 30 minutes de productivité pour, heu, 30 ou oui ou peu importe. Heu, 15 c'est possible de faire 15 minutes? Ça ferait quand même long 30 minutes de productivité, 30 minutes de pause, ou le réduire bon
Oui tu peux, hem, tu peux tu peux adapter en fait, heu. Heu, pomodoro ça vient en fait heu, pomodoro ça veut dire tomate en italien et heu heu, ça vient du de l'image du du timer en fait, heu, tu sais que tu mets pour faire cuire les pâtes là? Et ben voilà, tu mets le temps que tu veux, et en fait le l'idée c'est de rester concentré, heu, bah, même pendant 1/4 d'heure, hein, heu, il y a pas de souci là-dessus. C'est pas obligé que ça soit 30 minutes. Tu restes, heu, tu restes concentré pendant 15 minutes et puis tu t'accordes, heu, 3-4 minutes de pause, quoi.
D'accord, d'accord. Oui. Oui, oui, oui. Ah ouais, bah, ça, ça pourrait être, heu, pas mal parce que, ouais, une mission c'est à peu près 15 minutes et du coup, ouais, heu, avoir, heu, une petite pause de 3 minutes et ré-enchaîner sur 15 minutes. Parce que, ouais, des fois ça m'arrive qu'en 2 missions, heu, je suis 15-20 minutes sur mon téléphone et additionné, heu, sur 1 soirée de travail, plus 1 semaine, plus 1 mois, ça fait beaucoup d'heures perdues. Mais, heu, ouais, la technique du, heu, pomodoro ça, ça peut ça peut m'aider je pense, parce que se s mettre le téléphone dans une pièce, heu heu, je pense que je finirai par être frustré. Il faut quand même, ouais, une petite transition, heu, oui aller sur son téléphone mais à petite dose, parce que si je coupe d'un coup, je peux vite, heu, être démotivé je pense.
Bien sûr, heu, puis je te rejoins là-dessus, heu, comme je te disais tout à l'heure, c'est c'est super frustrant parce que, heu heu, les algorithmes, ils sont faits aujourd'hui pour, heu, pour te, heu bah, te rendre un petit peu accro finalement hein et puis, heu, donc il la 1re chose à faire déjà, c'est de, bah, heu, toi c'est bien parce que tu t'en rends compte. Heu et puis il faut surtout pas culpabiliser par rapport à ça et le fait de s'en rendre compte, heu, c'est vraiment un 1er pas, heu heu, vers, heu, vers l'optimisation de de de ta journée hein et puis toi, heu, toi tu es dé tu es déjà là-dedans, donc, heu, moi je je crois en toi. Je pense que tu vas y arriver hein, il y a pas de souci.
Ah. Bah, merci, en tout cas et c'est, heu, c'est exactement ça. En fait, j'avais le sentiment de culpabiliser, que je me dis: «Bon, pourquoi je suis pas assez productif, peut-être que le problème, il vient de moi?», donc heu, ouf, oui, en fait, je je pense que je suis pas seul dans ce cas-là, en fait, heu heu, vu le déroulé de ma journée, heu, c'est normal que, heu, du coup, heu, que je suis plus distrait mais ouais, la technique du pomodoro et pourquoi pas, oui, me mettre, heu heu, un bibelot ou un porte-clé, heu, lié en Amérique du Sud, heu, pour me rappeler mon objectif, ben, déjà, je pense que ça va beaucoup réduire, heu, ma distraction, heu donc heu, sur mon téléphone et heu, tout en étant productif et de pas, heu, tout arrêter, heu, faire que la 2e, heu heu, mission et mettre le téléphone dans la chambre, là, où je pourrais faire un burn-out, donc oui, le juste milieu. Bah en tout cas, je te remercie, heu, beaucoup, heu, pour tes conseils et le fait déjà de t'en avoir parlé et que tu m'es rassuré que c'est normal que je ne suis pas le seul, heu, dans ce cas-là, bah, déjà, ça me soulage énormément et merci beaucoup.
Ouais, j je t'en prie et puis, heu, merci d'avoir partagé ça, heu, je sais que ça peut ça peut ne pas être facile, mais heu, en tout cas, d'après ce que j'entends, heu, déjà, tu en es conscient et puis, heu puis voilà. Moi, je t'ai donné quelques conseils. Alors c'est des petites choses mais tu vas voir, heu, ça va je pense que mis bout à bout, ça va te changer un peu ton ton état d'esprit par rapport à ça et heu et voilà. Je suis je suis sûr que tu vas y arriver.